Olha, para falar a verdade, eu gosto muito do cinema, sabe? Eu sou adepta ao rolê de: "Vamos no cinema?" "Vamos." Eu gosto, mas há certos títulos e títulos, né? Tem títulos que são legais para assistirem no cinema e outros que são mais para casa, sabe. Por exemplo, óbvio, série é mais em casa, eu acho que filme, com certeza, e documentário cinema, só que filmes especialmente investigativo, criminal que eu não não não assistiria, sabe, em um em um é, em um ambiente mais social.
Uhum. <chuckles> Aham. Sim. Uhum. Hum. No cinema, aham. Você acha que tem uma relação até com vergonha de ver coisas que, às vezes, nessa parte criminal apresenta para o público todo, assim?
Sim. Com certeza, com certeza. Primeiro que eu fico, assim, muito aflita por quem está na sala comigo, por exemplo, a gente nunca sabe, né, tem tem gente corajosa e doida para tudo nessa vida. Eu lembro, por exemplo, eu estava em uma aula de medicina criminal, e aí essa minha professora, ela era uma perita criminal falando dos casos e tudo mais. E aí teve um momento que ela falou bem assim: "Eu tenho certeza que nessa sala nós temos um um meliante ou uma pessoa capaz de fazer esse assassinato, aqui, dentro dessa sala." O clima já esquentou pesado, pesado pra gente lidar. Aí eu vou assistir um filme que tem ação ou casos criminais, assim, ou alguma coisa do tipo, eu só consigo pensar em quantas pessoas têm naquela sala ali que simpatizam muito com aquele ato. Então, tipo assim, não são títulos que eu iria assistir no cinema, por exemplo, sabe? E eu
<laughs> <laughs> Uhum. Sim. <gasps> Nossa, pesado. <laughs> Nossa. Aham. Não se sabe, às vezes tem um louco na plateia ali no público, né, com certeza.
Nossa, é. Então, assim, eu evito mas eu adoro filmes 3D, então, por exemplo filme 3D eu já assistiria super super super no cinema, principalmente filmes que têm essa pegada mais poderes, efeitos especiais, igual o Avatar, né, Avatar Caminho das Águas, do do povo Navi, eu acho muito legal.
Hum. Uhum. Ah, Avatar. Você curtiu o novo filme do Avatar?
Então, vai lançar aqui em na Espanha vai chegar em dezembro, né, então, assim, esse é meu filme de Natal, eu quero muito assistir e é triste porque eu vou ter que assistir dublado, né, em espanhol, mas ok, queria muito assistir em português mesmo, mas eu quero muito assistir em 3D, porque ele já tem um efeito bacana. E eu acho que o cinema é para isso, sabe. Mas, agora, filmes, assim, mais fortes e séries específicas, eu prefiro em casa, sabe. Eu acho que pesa mais para mim. Uhum.
Hum. <laughs> Olha. Uhum. Aham.